Oye, a ver, cuéntame. ¿Tú cómo crees que puedes ayudas a a una amistad que lo está pasando mal?
Uy, fíjate que a veces tengo mis amigas que, o sea, la pasan mal por cosas que a veces sí digo: "Pobrecitas", pero a veces digo: "Ay no", o sea, como que la vida les va a enseñar que esas no son las mejores decisiones que han tomado. Entonces, mira, o sea, siempre es como que la amistad va a estar ahí, aunque sepas que tu amiga está tomando malas decisiones, porque, pues, para eso son las amigas para estar ahí, aunque les dijiste 50 veces de que: "No regreses con él, no no salgas con esa amiga, no te conviene ese muchacho". Pero bueno, aquí estamos para eso.
<laughs> Sí, ahori Ajá. Sí. <laughs> Sí, no, o sea, luego uno dices: "Ay, es que tú te metiste sola en esa situación". Pero, pues, sí. Es como de "te em, te juzgo, pero te apoyo". <laughs>
Así es. Ah, Sí. Sí.
<laughs> Ay, no. Y y por ejemplo ¿tú qué qué es lo que sueles, eh, evitar no decirles a la hora de aconsejarles algo?
Ay, pues yo creo que dependiendo de la situación, pero, por ejemplo, casi siempre se dice como: "Bueno, estoy aquí para lo que necesites, no tienes que explicármelo todo, solo dime si quieres que, pues esté contigo". O por ejemplo, cuando les llamas es como: "Oye, ¿quieres salir al cine o quieres ir por un café o algo?" Y a veces es como: "Bueno, está bien, o sea, anímate". Pero también hay algunas frases que son como: "Ay, ni que fuera para tanto o, ay, yo también sentí ese dolor que está sintiendo". O sea, hay veces en que sí se lo pueden tomar a bien, pero hay muchas que también dicen como: "Es que s tú estás como minimizando lo que siento." Y también eso no está padre porque, pues no sé, cada persona es diferente y obviamente es como que a uno les afecta más que a otros, porque hay veces en que dices como a tu amiga: "Ay, pero no es para tanto, o sea, ¿por qué lloras o por qué te portas así o por qué estás en depresión?" Pero, pues, cada persona siente diferente.
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí, claro, ¿no? O sea, también uno no sa un uno no va a saber qué es lo que sienten hasta que pasa una situación como la que pasan, ¿no? Entonces, pues sí es bueno, pues tratar de evita bueno, justo, ¿no? Evitar comentarios que, pues, sabes que puedan, pues, afectarle más de lo que ya está afectada, ¿no? <chuckles>
Así es. Sí, es bien triste. Algunas personas tampoco no tienen como ese apoyo familiar emocional, y entonces como que las amigas son su único refugio, por así decirlo.
Sí, eso es lo malo. Y por ejemplo, a ti personalmente, eh, ¿te ha tocado que alguna amiga, pues, sí te haga un comentario así mala onda, cuando tú le cuentes algo?
Fíjate que, es que sí, o sea, me ha pasado con algunas amigas que también tengo. Yo no soy como de contarle a todo el mundo lo que me pasa, en realidad sí soy siento que soy muy reservada, pero sí ha habido situaciones en las que a veces les cuento algo, porque tengo como 2 bolitas que somos como muy unidas. 1, somos 5 personas y la otra somos 2 y yo. Entonces, en la de 5, pues tú sabes que hay más opiniones, ellas pueden decir más cosas, y entonces a veces que estamos como, dialogando o platicando o hasta diciendo Tengo una amiga que ella siempre dice como, justamente, de que: "Ay no es para tanto, o sea, yo le he pasado peor", o: "Oye, pues es que te dijimos que no salieras con ese tipo, o sea, tú también que no entiendes". Y a veces como que hace comentarios, no sé, muy despectivos tal vez. Y hay veces en que sí nos hemos peleado con ella porque le decimos: "Uy, bueno doña perfecta, que nunca se equivoca. O sea, también tú". O sea, este, entiendo que, o sea, tal vez la regamos algunas veces, pero no, o sea, parece hasta una mamá de esas de que: "Te dije, hija, que no te metieras ahí, porque a ese charco, porque te vas a enfermar". Y de repente tú te avientas al charco y pues obviamente terminas toda sucia y luego enferma. Sí.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ay, no. Sí. <laughs> Sí, no. <laughs> Sí, es como de: "¿O sea, para qué le cuento, si nada más me va a decir eso?" Es co voy a salir regañada y en con qué derecho me va a r Sí, ay no, qué bu qué incómodo esa l ese tipo de personas, la verdad, ¿no? Que, pues, tú le cuentas ahí, pues, dices, bueno, voy a abrirle un poco mi corazón, a decirle cómo me siento y pasan estas cosas, ¿no?
Ah, regañada, sí. Ay, sí. Y terminas regañada. A mí no me gusta eso, porque fíjate que yo cuando, estoy hablando con mis amigas y c sé que ellas la pasan mal, a veces solamente las escucho y es como: "Cuéntame todo lo que quieras decirme porque, pues, yo no te voy a juzgar". O bueno, tal vez sí un poco, pero no, tal vez a veces no se los digo, porque, pues, son las decisiones que ellas tomaron, y aunque tú quieras como ayudarlas, sabes que algunas, pues, no te van a hacer caso.
Ujú. Sí. <laughs> Sí, no, o sea, eh, son cosas que, pues, tú puedes dar como opinión, ¿no? Como sugerencia tal vez, pero, pues, a fin de cuentas, pues, es su vida, ¿no? Y sabes que, pues, van a terminar haciendo lo que crean mejor para ellas. Digo, pero uno uno se da cuenta, ¿no? Cuando la están pasando mal, entonces, sí, pues tratas de aconsejar pero pues aconsejar no significa obligarla, ¿no? <chuckles> Entonces
Así es. Sí, totalmente. Y fíjate que a veces también, por ejemplo, cuando tú las tratas de sacar, que es lo que yo también más hago, o sea, de que sé que está muy triste, sé que la están pasando mal y siempre como que yo digo, siempre es como que vas a tener la opción de querer salir, de querer divertirte. O sea, tal vez no no lo quieras hacer en el momento, pero si tienes una amiga que te está invitando a un café, te está invitando al cine, te está invitando a hacer cosas, entonces solamente acepta, o sea, para que te olvides también un rato de ese problema.
Sí, sí, sí. Sí, eso es bueno, ¿no? Porque, pues, digo, al final uno los amigos hacen lo que pueden, pues, por ayudar, entonces, tampoco es como que te estén, te digo, diciendo como que obligando a a hacer algo, entonces, pues simplemente distraerse, ¿no? Es lo bueno que, pues tú sabes, ¿no? Que tus amistades están ahí para ti, pues si no quieres hablar, pues mínimo, pues sabes que pasar un rato con ellos, pues puede, pues, cambiar algo, ¿no?
Sí, y luego por ejemplo me acuerdo que tenia una amiga que a su mamá la diagnosticaron cáncer, era cáncer de mamá, y al principio no nos quería decir nada, nos enteramos por una de sus hermanas que, o sea, que nos dijo. Entonces, yo sí como que me sentía un poco triste porque dije: "Oye, ¿por qué?, no ¿por qué no nos contó nada?". O sea, como que se supone que somos amigas, ¿no? Y, pues, no vamos a estar para ella para las buenas y las malas, y las no tan buenas. Pero fíjate que a su hermana, ella nos dijo de que: "Ah, no, pues sí, mi mamá ya le dijeron que iba a empezar con las quimios, y luego con las radios", y yo me quedé así como como, y dijo: "Ay, ¿no sabían que a mi mamá le diagnosticaron cáncer?", y yo: "No" y dijo: "¿A poco mi hermana no les dijo?" Y yo: "No, no manches, ¿cuándo pasó todo eso?". Y ya, pues, nos dio como un contexto, y fíjate que sí sentí como, pues, no sé, feo, porque dije: "Bueno, tal vez" no sé, siento que en esos momentos yo sí hubiera contado a mis amigas por lo o sea, cómo te sientes, ¿sabes? Pero también hay gente que se lo quiere guardar hasta después, le dijimos, porque nos dijo su hermana de que: "Ay, mejor no le diga nada hasta que ella les quiera contar." Y ella nos dijo ya después, sí, ella ya después nos dijo de que que ella primero lo quería como, no sé, como hacerse la idea de lo que estaba sucediendo, ya para luego contarnos, porque, literal, ella estaba en shock.
Ujú. Oh. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí, no, porque quiere ser ujú. Sí. Sí, claro, ¿no? Entonces tal vez quería un pues procesarlo primero para después contarle a otros porque sabía que pues era algo muy fuerte. Entonces pues si era para ella era fuerte pues tal vez contarlo iba a ser peor, ¿no?
Sí. No, y cuando nos contó, mira, se ay, no, me acuerdo todavía, y se puso a llorar muchísimo, yo también lloré con ella porque sentí, pues, muy feo, pero, o sea, gracias a Dios, su mamá salió de quimios, de radio y todo. También la operaron, pero nosotros ahí estuvimos con ella, o sea, todo el tiempo nos íbamos a dormir a su casa, nos quedábamos con ella, eh, su papá, pues, también lo que necesitara era como que nosotras, eh, pues, ¿qué ocupan? Eh, a veces nos nos juntábamos para comprarles comida, o, así, porque se la pasaban en el hospital, literal, todo el tiempo.
Ay. Mm. Ujú. Ujú. Ay, no, digo, y la verdad es que, pues, se luego uno como amigo es como que o sea, no me está pasando a mí, pero, pues, lo paso mal viendo a una persona que quiero pasándolo de esa forma, ¿no? Es como: "Esta persona no merece que pasen todas estas cosas", entonces sí y sobre todo justo el saber que está viviendo eso solo y que no o sea, uno también siente como que o en parte la culpa, ¿no? Porque es como de: "Tal vez no confíe en mí lo suficiente para no contarme eso", ¿no? O sea, como que uno se empieza a hacer esas ideas, y es como, o sea, como bien dices, tal vez ella no es que no confiara en ustedes, sino, como que, pues, justo quería asimilarlo primero antes de hablarlo, ¿no? Porque, pues, al final, pues, sí terminó diciéndoles pero ya después de un tiempo, o sea, sí f fue lo bueno que, pues, ustedes también les mostraron su apoyo, pues, en toda esa situación, ¿no? Que fue, pues, bastante pues, algo muy pesado, algo muy fuerte, la verdad.
Así es. Sí. Sí, algo muy fuerte. Y fíjate que cuando menos piensas, porque su mamá todavía estaba joven, ella tenía como 50, 51, y entonces era como que esa, no sé, esa línea tan delgada entre saber si estaba bien, o, si estaba mal, o, por ejemplo, me acuerdo que tenía que ir a la Ciudad de México, eh, a hacerse las quimios y la radio. Entonces, como todo ese tiempo de estar yendo y viniendo, al final se se las terminaron haciendo en Guadalajara, pero al inicio sí tenía que estar yendo hasta allá, y era supercansado para toda la familia, porque, o sea, imagínate, estar como tomando a veces el avión, a veces el camión, para ir hasta allá, no, o sea es demasiado desgaste.
Ujú. Uy, sí. Ajá. Sí, claro. Sí, no, o sea, no es como, o sea, y para si para uno que pues no está pasando por esas cosas es algo pesadito un viaje, ahora hacerlo por esa situación y en esa situación es demasiado también para el cuerpo, o sea, eh, estar con la con los nervios, con la angustia y pasando por todo eso pues también lo hace sentir más pesado, ¿no? Entonces, pues fue bueno, ¿no? Que al final pues saliera de eso y que pues ustedes podían mostrarles su apoyo pues como amigas, ¿no? Entonces, la verdad es que también en esas situaciones el apoyo hace bastante la diferencia, ¿no? Porque pasarlo solo sí, no, muchas personas no pueden afrontar ese tipo de problemas solo.
Ay, sí. Y es que, ¿sabes? Hay algunas personas también que se les hace súper difícil como pedir ayuda, y digo, bueno, o sea, obviamente hay diferentes tipos de personalidades, pero imagínate pasar eso como dices tú, o sea, solo de que guardándote como todos tus sentimientos, todo lo que estás sintiendo, en vez de poderle contar a alguien, mira, hasta un abrazo que alguien te dé y te diga: "Pues no sé, estoy aquí para acompañarte, o sea, no puedo solucionarlo, pero, al menos es como que te escucho o estoy aquí o hay que ver una película al menos juntas", o sea, algo.
Ujú. Sí. Sí, claro. Sí, no, o sea, te digo, uno, pues, lo que lo que está alcance de uno, ¿no? El poder, pues, hablar, el poder escuchar, el poder pasar el tiempo, pues, juntos, acompañando, la verdad es que, pues, sí es una gran ayuda, ¿no? O sea, creo que todos hemos pasado por malos momentos y uno siempre siente más llevaderos, eh, pues esos malos ratos con alguien más, ¿no? Y sobre todo con los amigos, ¿no? Ujú. Y por ejemplo
Así es. Sí, como que los amigos, a veces siempre es como es que también depende de los amigos que tengas, o sea, porque hay gente que también dice: "Ay, yo tengo muchísimos amigos", pero a la mera hora no tienes ninguno, o sea, como que todos se van. Que dicen, los amigos se cuentan con los dedos de la mano, y sí es cierto.
Sí. Ujú, sí. Ujú. Sí. Sí, no, o sea y luego si son como de la amiga que dices que era de: "Ay, eso no me pasa a mí", o ese tipo de cosas es como: "O sea, ¿no ves lo que estoy pasando? Y te pones en ese plan". O sea, <laughs> no, imagínate.
Ay, no. No, no, no. <laughs>
Sí, no, son son personas que no tienen Sí, no, digo, que no tienen tacto. Ujú. Sí, por eso, pues, si no uno trat Uno, hay que tratar de ser el amigo, que quieres tener, ¿no? Entonces, si quieres que un amigo que te trate bien, también tú ser un amigo, que trate bien, ¿no?
Sí, la verdad, es que tienes que ver tienes que ver, qué tipo de amigos tienes. Sí, que comprenda y que esté también para ti, porque imagínate, o sea, también que tú la estás pasando mal y tu amigo todavía te dice cosas así como feas, o o no o de repente no es como que te comprende lo suficiente. La verdad es que, y en estos momentos, yo sí preferiría mejor estar sola a a estar lidiando con gente así, porque, no sé, o sea, en vez de que te estén dando como un apoyo, hasta sientes que tú eres la culpable, o no respetan como lo que estás sintiendo, pero sí.
Ujú. Ay, no. <laughs> Sí. Sí. Ay no, la verdad es que sí son son situaciones que Pues, digo, o sea, como dices, depende de las amistades, ¿no? Entonces, pues también, ¿no? Si uno uno también agarra más confianza con unos que con otros, ¿no?, que a pesar de que todos son amigos y así, pues con unos sientes más confianza, ¿no? Por diferentes razones, ¿no?, pero, pues sobre todo cuando son grupitos, ¿no? A veces están esos grupitos donde hay unos más cercanos que otros dentro del mismo, ¿no? Entonces, eh, eso también se nota, ¿no?
Sí. Mm. Sí, de repente es como que hay una bolita muy grande y, no sé, algunas 2 ó 3 están como más pegadas que las otras, pero yo creo que también es porque, pues, no sé, yo creo que se sienten más identificadas.
Ujú. Ujú. Sí.
Y, ¿sabes qué también? Ahí a veces también es como bueno decirles que busquen alguna psicóloga, alguna terapeuta. Que si tú no puedes, como por ejemplo, ayudar a arreglar el asunto porque, pues, o sea, también hay gente que está solamente ahí para acompañar, ¿no?, tampoco no es como que sepas todo lo que puedes decir de psicología. Eso también yo creo que ayuda bastante a la persona.
Ujú, Sí. Ajá. Sí. Sí, claro, ¿no? Entonces, pues eso dentro entra dentro de los consejos que uno puede dar como amigo, ¿no? Como: "Mira, pues la verdad es que, pues, si es un problema tan fuerte, pues lo ideal es que también lo hables con un profesional", ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que, pues uno como amigo da el consejo, ya es cosa de ellos si lo toman, ¿no? Entonces, pues uno lo que quiere es que es ver a sus amigos bien, ¿no? Que no lo estén pasando mal. Ay, pero pues sí, son muchas cosas. Pero pues, te agradezco mucho <laughs> por por contarme, pues, tanto tu opinión como, pues, tu experiencia con tus amistades. Em, así que, pues nada, <laughs> te agradezco mucho.
Así es. Son muchas cosas. También gracias a ti, también, por escucharme y por todas esas preguntas. La verdad es que me la pasé muy bien en esta plática, y, ojalá hablemos pronto. Que estés muy bien.
<laughs> Yo también. Sí, igual, cuídate.